Ada Kak, jadi kalau pekerjaan yang seperti itu tuh, bisa dibilang, nama y bahasa gaulnya sekarang freelance, ya. Jadi heeh, di situ tuh banyak banyak juga, mungkin, freelance lain yang nggak cuman yang kayak aku sebutin tadi, punya peraturan yang sama, yang kayak aku sebutin tadi. Jadi, mungkin beda perusahaan, mungkin ada sedikit perbedaan dikit, ya, peraturannya. Tapi, aku yakin, kayaknya banyak sih, perusahaan yang, eee, me membolehkan, eee, apa ya, ibaratnya karyawan kontraknya buat kalau mau kerjakan, ya boleh, kalau nggak dikerjakan juga, nggak akan kena pinalti, gitu.
Oh, freelance. Mhm. Oh, ternyata jaman ini sudah canggih, ya. Bisa bekerja kapan saja dan libur kapan saja. Nah, terus, apa nih, tantangan terbesar Kakak saat proses pindah karier? Apakah mungkin Kakak pernah ditolak dari pekerjaannya Kakak, atau mungkin skill-nya mentok di situasi tertentu, atau mungkin Kakak ri ragu tentang diri sendiri, atau mungkin bosan nih, dengan pekerjaannya?
Iya lagi, Kak. Bener. Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Luar biasa ya, ini kalau diceritain, ya. Tentu, pasti pas awal-awal sih, kayak, "Yayy, yakin bisa nyairin, eee, BPJ tenagakerjaan," gitu. "Wah, seneng banget," gitu, "dapet, dapet, eee, pencairan uang cuti," gitu, itu senang banget. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, itu jadi kayak deg-degan, gitu. Dan posisi, di situ, aku juga belum ngelamar pekerjaan mana pun, bahkan kayak ditawarin di LinkedIn tuh aku kayak belum, belum tertarik gitu, lo, Kak. Jadi, kayak aku masih berusaha, "Aduh, kalau bisa sih, kerja dari rumah, deh. Nggak usah, eee, yang ke kantor-kantor lagi." Karena, eee, jujur aja, kayak dari sisi benefit-benefit-nya tuh, emang jauh dibanding kantor aku yang sebelumnya, gitu. Jadi, eee, aku rasanya kayak, "Oke, deh." Itu ditawarin, ya, jadi aku belum nge-submit di kantor mana pun, gitu, Kak.
Antusiasme sekali. <chuckles> Heeh. Mhm. Mmm. Oke.